Ừm. Thì, ờ, ngày trước á thì, ừm, khi mà đi làm xa vậy á, thì, ừm, ăn cơm á có nghĩa là thông thường nếu như mà mình đi làm, ờ, ban ngày ở ngoài ở ngoài mà không ở phòng á thì thường sẽ chọn là ăn cơm tiệm nè, hoặc là ăn cái, kiểu là, mình ừm, ăn cái gì cho nó nó nó nó xong nó no bụng để mình làm việc tiếp thôi. Đó, nhưng mà khi mà, kiểu như là, khi mà về nhà rồi á, chiều về nhà rồi thì cũng dính thời gian, rồi đi siêu thị hoặc là đi chợ mua nguyên liệu về để mà nấu ăn. Ừm, nấu về để nói chung là mình Ừm.
Thấy hông? Ừ. Ừ. Ừm. Ừ. À, đúng rồi, vậy như vậy cho nó lẹ. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Ừ. Hợp lý, đúng rồi, cái việc mà mình có thể tranh thủ mà mình chuẩn bị bữa cơm là mình, ừm, đầu tư tập trung hơn vô ha. Trong cái khoảng thời gian mà mình đi đi làm xa như vậy là mình đã bỏ qua rất là nhiều bữa ăn gia đình rồi và mình phải tranh thủ tất cả những cái lúc mà mình có thể, đúng không? Đó, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình khi mà mình mình mình, à, cố gắng mình nấu, tự mình nấu ăn á, thì thứ nhất là là là nó nó phù hợp vệ sinh nè, thứ hai nó lại vừa vừa cái khẩu vị của mình. Nó giúp mình một phần là bớt đi cái nỗi nhớ về cái bữa ăn á <laughs>
Ừm, ừ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Đúng rồi, mình đồng ý với bạn. <laughs> Ừ, đúng rồi, c có những cái khoảng thời gian như thế là đúng là tuyệt vời quá, đúng hông? Và á hả ừm.
Đó. Thì ờ Ừ, thì, ờ, nhớ, mình nhớ có một lần đó là ngày ờ, cái lúc mà, thời mình sinh viên, thì cái câu chuyện nó là như thế này, có nghĩa là, ừm, thời sinh viên là cái lúc đó là cũng là là kinh tế nó cũng khó khăn nên là, ờ, trong trong phòng trọ thì, ờ, 3 thằng thì vỏn vẹn chỉ còn đúng là 5 ngàn thôi. Đó, thì như ngoài nói chung là
À. Đúng rồi. <laughs> <laughs> Bữa cơm 5 nghìn. <laughs>
ờ, có nghĩa là ngoài, à, ngoài gạo ra á, thì, à, thì ngoài gạo gạo với lại gia vị á, thì, ờ, 3 thằng gom lại chỉ còn đúng 5 nghìn bạc.
Ừ. Ừ. <laughs> Còn 5 ngàn, ờ, có thể nấu món cơm chiên tỏi. <laughs>
Ừ. Đâu có đâu, cơm chiên tỏi thì nó nó nó cũng phần nào nó xa xỉ rồi, thì mình
Ờ, xa xỉ ha, 5 ngàn cũng mua được củ tỏi. <laughs>
Có nghĩa là với 5 ngàn đó thì tại vì với 5 ngàn đó là phải dành lại 2 ngàn để mua nước đá cho cả đám uống, <laughs> uống mà là để học tập. Đó, thì, à, thôi thôi còn có 3 ngàn thì mới nhớ là cái món ăn ở quê là, ờ, cái món mà mà, ừm, cơm mà trộn với mỡ hành ấy.
Ừm. Ừ, ừ, ừm. Ừ, ừ. <laughs> À, à, đúng rồi, cái món đó ừ, hơi là bị bắt cơm, đúng hông?
Đấy, tại vì Đó thì, ờ, thì mới là nói thôi. Bây giờ còn 3 nghìn tụi bây chạy ra, vọt ra tụi bây mua cho tao, ơ, mấy mấy trái cà chua đi, thì ờ, tao ở nhà tao nấu cơm cho, thì mình ở nhà mình thì mình cũng nấu cơm, thì cơm chín xong bắt đầu cơm chuẩn bị chín á, thì bắt đầu mới rửa cà chua đó bắt đầu mới để cái cà chua vô hấp. Đó, thì ờ, sau khi hấp chín xong rồi cơm cũng chín thì mới lấy cà chua ra dầm với nước tương với ớt nè. Rồi, xong rồi còn cái nồi cơm nóng thì bắt đầu mình trộn mỡ hành, mình thêm mỡ, thêm hành rồi thêm m mấy nữa. Mà cái bữa ăn ừ.
Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. <laughs> Ừ. Ừ. Ờ, hay quá ha. Ừm. À, còn chín. Ừ, ừ. <laughs> Bữa ăn 5 nghìn, ừ. Cũng đầy đủ, ơ, có rau, có cơm, có đạm đồ ha?

Ừm, nói chung là đối với những cái kỷ niệm về những cái, a, ừm, bữa ăn như vậy á, ừm, là nó nó sẽ đi thêm quan một cái khoảng một cái qu quãng đời hông? Thì đôi khi nhiều thỉnh thoảng như là đôi khi mình mình mình nấu lại cái món đó, gọi là, ừm, ăn lại cái món đó thì, ừm, cái những ký ức, những kỉ niệm về về về cái bữa những khi từng trải qua, cái một thời sinh viên nó cực khổ như thế nào nó sẽ ùa về. Nói chung, là Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ừm. Dạ rồi, ô kê, cũng cảm ơn những chia sẻ, những cái kỷ kỷ niệm của chị ha. Ừm, chúc chị buổi tối vui vẻ nhiều hơn nha. Dạ. Rồi, ô kê, ô kê, bye chị.
Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ mặc dù mình không ăn, ơ, những món ăn 5.000 nữa nhưng mà cái kỷ niệm đó thì nó vẫn còn hoài luôn. À, ừ, hôm nay nói chuyện với em rất là vui, rồi cũng, ơ, chúc em là trong, ơ, thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều thời giờ chia sẻ với gia đình hơn ha. Ừm. Ừ, rồi. Ô kê, chị cảm ơn em, chúc em và cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye, xin chào. Ừm.